Kalau yang aku simpulin, eee, dari semuanya ini negosiasi, ya benar, yang pertama itu adalah gaya komunikasi. Gaya komunikasi kita itu benar-benar harus kita, eee, pelajari, eee, seperti apa dan karakter orang yang akan kita ajak bicara itu seperti apa. Kemudian baru yang kedua itu adalah materi yang kita sampaikan, kita harus bisa menguasai sehingga kita bisa memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan, eee, materi atau data-data yang ingin kita sampaikan ke, eee, orang yang akan kita negotiate gitu, seperti itu.
Mmm, mhm. Mmm. Mmm mmm, mhm. Mhm. Bener bener. Mhm mhm. Mhm. Mhm. Eee, bener sih. Kayak apa ya, kita tuh sebenarnya kalau mau negosiasi sama orang juga jangan terlalu menggebu-gebu, kalau kita tuh pengen didengerin gitu loh. Kita juga harus ngedengerin orang lain gitu biar ya kan? Biar heeh.
Nah, itu ya benar, karena emang kebanyakan, kebanyakan kan kita, eee, memberikan, eee, kata-kata atau menyampaikan pesan-pesan tapi kita tidak melihat POV POV dari orang lain gitu. Bahkan bisa jadi orang tersebut memotong pembicaraan saat, eee, kita menyampaikan apa yang kita ingin s katakan gitu atau
Mhm. Mhm. Iya. Iya. Mhm mhm. Malah itu yang bisa nimbulin clash sebenarnya. Sebenarnya sebenarnya iya sebenarnya bukan hal apa yang pengen dinegosiasikan gitu. Satu tur tutur bicara atau komunikasi. Kedua, ya yang tadi kita sedang bicarakan gitu loh, ya kan? Itu itu sangat ber-impact juga gitu. Dari proses negosiasi sampai mereka sepakat gitu. Karena memang inti dari negosiasi kan dua-duanya, kedua belah pihak itu kan harus mutual, ep eee, ya kan mereka tuh harus, eee, apa ya, mutual benefit lah gitu. Ya kan? Bener.
Nah, yang malah menimbulkan Benar. Betul, betul, sama-sama diuntungkan dan mencoba mencari jalan tengah gitu apabila emang ada 2 opsi yang benar-benar memberatkan salah satu, kan itu nggak mungkin ya. Jadi emang benar-benar kita harus mencari jalan tengah yang mana pihak A atau pihak B itu sama-sama mendapatkan keuntungan yang sama gitu. Tidak, tidak berat sebelah, tidak merugikan salah satunya. Itu kan salah satu emang tujuan dari negosiasi, seperti itu.
Mhm. Mhm. Mhm. Heeh, bener. Mhm. Heeh, heeh. Bener sih. Oke deh, eee, aku hari ini senang banget udah bisa ketemu dan berbicara soal negosiasi dengan kamu. Semoga kita, eee, maksudnya bisa dapet, eee, manfaat dari satu dengan yang lainnya gitu.
Iya sama-sama, terima kasih juga informasi dan sangat-sangat insightful ini. Thank you ya.
Thank you. Bye. Selamat siang.
Bye bye. Siang.